Oke, baik, dimengerti. Nah, dari jawaban dan juga cerita kamu, aku ada nih beberapa saran yang siapa tahu bisa kamu coba dan membantu nih ya. Nah, yang pertama, ketika memang kamu dapat kritik, gitu ya, baik dari teman ataupun keluarga, yang mungkin bisa dibilang, eee, menyakiti kamu, gitu. Kamu bisa nih untuk enggak papa kok kalau misalnya mau merem dulu, gitu ya, sembari mengatur nafas juga nih. Karena kalau misalnya kamu hanya mengatur nafas aja, tapi juga tidak, apa ya, mencoba untuk memejamkan mata, takutnya itu tidak akan berhasil. Justru malah memancing emosi kamu semakin naik, gitu. Jadi dengan kamu memejamkan mata sebentar, kemudian mengatur nafas dengan pelan-pelan, 5 menit pertama aja, gitu. Tarik nafas dalam, lalu keluarkan secara perlahan juga. Nah, jadi apa yang mereka omongkan, itu memang bisa jadi hanya masuk dari telinga kanan dan keluar dari telinga kiri. Tapi, mungkin selain hal itu, kamu juga bisa nih, ambil sisi positifnya aja, kayak misalnya tadi, eee, kamarnya berantakan, gitu ya. Ya mungkin dari cara penyampaiannya itu tidak baik, tapi kamu berarti ingat aja, "Oh, oke, berarti emang harus aku bersihkan." Nah, dari sisi positifnya gitu aja. Kalau misalnya dari mengatur nafas tadi, apakah sudah pernah nih untuk kamu coba?
Mhm. Oke. Mhm. Iya. Oke. Mhm. Oke. Oh. Mhm. O oke. Mhm. Oke, iya iya iya. Oke. Iya. Mhm. Oke, jadi kalau aksi gitu ya seperti, eee, tutup mata atau mengatur nafas sebenernya k mungkin Kakaknya bener banget ya. Jadi, aku bener-bener belum pernah ngelakuin aksi seperti itu. Jadi m memang bener-bener reaksi aku terhadap suatu kritikan, itu tuh memang bener-bener spontan banget. Jadi aku belum pernah ngelakuin effort apapun biar, eee, situasi di diri aku jadi tenang, gitu. Jadi mungkin, eee, setelahnya ak setelah ini mungkin aku bisa coba ya, eee, untuk ngatur nafas dan ya mungkin le dan sama ini sih, 1 poin penting yang Kakaknya bilang tadi, aku, eee, belum pernah mencoba untuk mem mengambil sisi positifnya di saat itu, gitu. Jadi kayak ya, aku bener-bener nganggepnya ya mereka lagi marah sama aku. Ad mereka tuh cuman ngasih, apa ya, kata-kata yang gak enak sama aku. Jadi kayak aku, eee, belum pernah sih nge-filter kayak, "Oh, mungkin ini yang disampaikan," belum pernah. Jadi kayak bener-bener aku tuh nge-filter apa yang mereka bilang tuh setelah kejadiannya, gitu. Sehari, 2 hari baru aku paham, gitu. Nah, menurut Kakak nih, mmm
Aha? Oke. Iya? Oke. Aha. Oke. Baik.
aku ada sih 1 pertanyaan aku. Kalau misalnya aku bener-bener nggak terima, eee, apa yang mereka ini, apa yang mereka sampaiin gitu, mungkin dengan cara penyampaiannya, apakah boleh ya, sebenernya kayak aku ngasih kritikan balik sama mereka, "Gak gitu kok." Cara nyampainya tuh, kayak mana sih cara nyampainya sebenernya biar mereka tuh juga paham, gitu, keadaan aku. Atau sebenernya kalau kita dikasih feedback atau kritik memang bener-bener harus kita terima aja?
Iya, boleh. Aha. Oke.

Oke, baik, dimengerti. Untuk wajar atau enggaknya, sebenarnya itu hal yang wajar, ya, karena, kan, yang namanya dikritik udah pasti membicarakan hal-hal yang mungkin kurang, gitu, ya, dari kita. Jadi, pasti ada, nih, rasa enggak terimanya. Cuman, aku mau tanya dulu, nih, kalau misalnya dari kamu sendiri, ketika merasa emosi saat diberikan kritikan ataupun mungkin, eee, umpan balik, gitu, ya, itu kira-kira kamu benar-benar marah ketika orangnya tidak menyampaikan dengan baik atau meskipun dengan baik, kamu tetap marah, nih?
Hmm. Mhm. Mhm. Mhm. E Oke. Mhm. Iya. Iya. Mhm. Nah, itu dia yang jadi masalah. Jadi, di situasi apapun, biasanya, tuh, kalau aku, tuh, marah banget. Mub bukan marah, ya, jadi kayak aku, tuh, lebih ke orangnya eee, setelah diberikan kritik itu, biasanya aku, tuh, langsung marah at at the moment gitu, tapi, eee, setelahnya, tuh, aku pasti proses, apa, sih, sebenarnya mereka ini, eee, yang mereka sampaikan, apa, sih, yang mereka, eee, ingin perbaiki dari aku? Sebenarnya, itu, tuh, bakal sadar di kemudian hari, cuman, ya, mau gimanapun keadaannya, aku, tuh, pasti tensi aku naik, kayak aku pasti kayak enggak terima apa yang mereka, eee, omongin, di saat itu, ya, di saat aku diberikan itu. Jadi, sebenarnya, sih, lebih ke, apa ya, eee, aku sadar aku orangnya memang kayak gitu, kan, orang or orang beda-beda, kan. Ada yang, eee, se bisa bawa itu jadi santai, atau lucu-lucuan aja. Dan aku sadar, aku orangnya itu langsung marah, gitu. Dan, kadang-kadang, tuh, itu bikin suasana, jadi enggak enak banget sama teman-temanku, abangku, kayak, gitu. Jadi, kayak mereka kalau ada apa-apa, tuh, enggak bisa langsung ngasih tahu, mereka jadi malah segan, gitu, loh. Menurut Kakak, tuh ya, sebenarnya gimana, sih, eee, caranya ngontrol at least tuh, eee, setidaknya di saat itu aja gitu, di saat itu aku kayak bikin suasana, tuh, tetap nyaman aja, kadang karena, eee, kadang sama orang-orang banyak ya, dan aku bikin suasana enggak enak, tuh. Rasanya, tuh, agak aneh aja, gitu.
Iya. Aha. Iya. Benar. Aha. Iya. Oke, baik, dimengerti. Berarti, tadi sempat kamu sampaikan juga bahwa kamu enggak memandang juga, ya, siapa orangnya, gitu, asalkan kalau memang orang itu memberikan kritikan ke kamu, kamu bakal emosi, gitu, ya?
M Hmm. Hmm. Iya, benar benar banget.
Oke, dimengerti. Nah, mungkin ini sebelum kasih aku kasih saran ada 1 hal lagi, nih, yang pengen aku klarifikasi juga, ya. Untuk kritik yang paling sering kamu dapatkan itu kira-kira perihal apa, nih? Apakah dari segi kerjaan atau tugas atau mungkin dari sifat kamu atau ada hal lain, nih?
Hmm. Oke. Mhm. Mhm.